Eşimin var. Eee, eşimin, eee, dedesi ve anneannesi, eee, d uzun süre yaşadılar. Tabii biz de onlarla çok vakit geçirebildik. Eee, onlara eee, hem şehir dışındaydık, Türkiye'de yaşarken gittiğimizde, hem de yurt dışındayken gittiğimizde ziyaret ediyorduk. Onlar e bir de, eee, eşim ilk torunmuş ailenin. Tabii, e acayip şey olmuş, olay olmuş yani onun gelmesi herkes, eee, pervane olmuşlar falan. Onlar şeyi anlatıyor. Evet, eee, anneannesi, eee, pokere gidermiş, poker oynamaya. Eee, onun bir kadın grubu varmış, böyle, 8-10 kişilik. Her oyun oynamaya, o da gidiyormuş çünkü o bakıyormuş ona.
I hı. Evet. Ne güze Hı hı. Hımm. Evet. Tabii, kıymetli. <chuckles> O! <chuckles>
Eee, iii, çok da, böyle, küçük, eee, yaşına göre de küçük çocukmuş ama çok ak şey cin gibi bakardı diyor anneannesi anlatıyor. Benim k kar <chuckles>
Yalnız anneanne de modern anneanne yalnız yani.
O zamanlar için tabii, tabii, sosyete gibi biraz. Eee, diyor ki, kağıdımdaki rakamların, diyor, hepsini sayardı, diyor. Eee, yürüyerek giderdik diyor. Dönerken, diyor, o elimdeki kağıtları söylerdi, diyor. Nasıl oynanacağını bir bıraksam anlatsam onu bile öğrenecekti diye anlatırdı hep.
Evet. Tabii. Hımm. Hımm. Çok hoş bir anı olmuş, ama beklentileri hiç karşılamayan bir anneanne bu arada. <chuckles>
<chuckles> Ya geleneksel anneanneler gibi de yaşayan biri ama poker çok değişik yani, eee, a a şey yokmuş benim yani öyle, hani, çay ve gün gibi bir yerde oyuna dönüyormuş ama, böyle, hani, İstanbul sosyetesinin işte, eee, pokere gidip işte, eee, süslendiği alkol alındığı falan ortamlar gibi düşünülüyor ya Türk filmlerinden. Öyle bir ortam düşünme ama. Yine çay, pasta, börek ama oyun poker. <chuckles>
Eve Ev Evet. Evet, kesinlikle öyle. He. E ad asla d pasta börekten, eee, vazgeçmiyorlar. Benim daha çok tabii canım, eee, şimdi benim sormak istediğim şey şu, hani, beklentim mesela aile içi hikâye anlatma dendiğinde, akla gelen mesela nedir sobanın etrafında, işte, elektrik kesilmiş, yani, iii, dedeler nineler bir şeyler anlatıyor. Var mı böyle bir anın?
Eee, bir Türk toplumu klasiği. Hı hı. Hımm.